คือตอนเนี้ยอะครับ ผมกำลังรู้สึกว่ามีปัญหากับหัวหน้างาน รวมไปถึงเพื่อนร่วมงานบาง คนด้วย อย่างเงี้ยอะครับ คือ เอ่อ ช่วงเนี้ย จากเดิมอะเมื่อก่อนเนาะ ก่อนที่หัวหน้าคนนี้จะเข้ามาอะครับ ผมรู้สึกแบบทำงานได้ค่อนข้างที่จะโอเค สบาย ๆ เลย แต่ว่ากลายเป็นว่าอยู่ดี ๆ วันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนหัวหน้างาน อะไรอย่างเงี้ย กลายเป็นว่าพอหัวหน้า งานคนนี้มา ผมรู้สึกว่า ตัวผมเองหรือเปล่า เริ่มจะมี ปัญหาจุกจิกเลย เหมือนแบบนู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ย ผม ผมอาจจะเล่าปัญหาก่อนเนาะว่า แบบ เฮ้ย มันจะมีปัญหาบางอย่างที่ผมรู้สึกว่า มันไม่โอเคเลย อะไรอย่างเงี้ยอะครับ ก็เลยกลายเป็นแบบผมรู้สึกไม่-ไม่ค่อย ไว้วางใจเขาเท่าไรแหละ คืออย่างเงี้ยอะครับ คือใน ก่อนหน้าเนี้ย มันจะมีปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ เนาะ ซึ่งสุดท้ายอะก็เลยตกลงกันว่า เออ เดี๋ยวประชุมกัน เพื่อที่ว่าจะหาทางออกในปัญหา อะไรอย่างนี้ ใช่ไหม ซึ่งในที่ประชุมอะ โอเค ก็มีการแบ่งงานกันใหม่ แบ่งงานเป็นสัดเป็นส่วน แล้วก็ผมอะจะรับผิดชอบงานอยู่ส่วนหนึ่ง แล้วก็เพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งอะ ก็จะรับผิดชอบงานอีกส่วนหนึ่ง แต่กลายเป็นว่าพอถึงหน้างานจริง ๆ อะ คือยังไงอะ ผมอะรับผิดชอบงานของผมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วสุดท้ายเพื่อนร่วมงานคนเนี้ย จะพยายามโยนงานมาให้ผม งานที่เหลือของเขา เพื่อที่ว่าเขาจะสามารถกลับบ้านได้ตรงเวลา อะไรอย่างงี้เนาะ แต่ว่า ณ ตอนนั้นน่ะ ผมเลยปฏิเสธไป เพราะผมรู้สึกว่า เฮ้ย เราคุยกันในที่ประชุมรู้เรื่องแล้วนี่ อะไรอย่างเงี้ยว่า งานส่วนนี้มันเป็นของใครที่ต้องรับผิดชอบ วันนั้นผมก็เลยปฏิเสธไป แต่กลายเป็นว่าวันรุ่งขึ้นน่ะ หัวหน้า งานเรียกผมเข้าประชุม อะไรอย่างงี้เฉยเลย พร้อมกับเพื่อนร่วมงานคนนี้ แล้วกลายเป็นว่าเขากล่าวหาว่า เอ่อ ผมอะ ยังไงอะ ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับคนในทีม ไม่ยอมช่วยเหลืองานคนในทีมเลย อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งพอผมรับรู้เรื่องเนี้ย ทำให้ผมรู้สึกว่ามันตลกมาก คือในเมื่อแบบ เรา ยังไงอะ เราประชุม เราวางแผนเรื่องงานรับผิดชอบกันไปแล้วอะ ลงตัวแล้ว พอหน้างานจริงเขาไม่ทำอย่างงั้น ทำไมมันถึงเป็นความผิดผม? แล้วที่ประชุมกันไปเพื่ออะไร? อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งหัวหน้างานเขาก็บอกมาแบบประมาณว่า "เฮ้ย มันก็ให้มองเป็นงานรวมของทีมสิ จะมาแบ่งว่างาน การของฉัน งานของคนนี้ อย่างงี้ไม่ได้นะ เราเป็นทีมเดียวกัน เราควรจะมองรวมกัน" คือมัน มันมีความขัดแย้งอะ ในเมื่อเราประชุมกันตั้งนานแล้ว รู้เรื่องแล้ว เพราะทำงานหน้างานจริง ๆ ไม่ได้อะ ทำไมถึงมาปรับเปลี่ยน อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยกลายเป็นผมรู้สึกแบบ เอ่อ ยังไงอะ รู้สึกเจ้านายนี่ เอ่อ หัวหน้างานคนเนี้ย เขาไม่ค่อยโอเคกับผมเท่าไรเลยอะครับ ก็ไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงด้วย
ครับ อือ ครับ อือ ครับ อืม ครับ อือ ครับ อืม ครับ อืม อือ ครับ อืม อืม ครับผม อือ <chuckles> ครับผม อือ <chuckles> ครับ อือ ครับ อือ อือ ครับ ครับผม อือ โอ้โฮ อันนี้นี่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับ? ถ้าผมถาม ขอถามก็คือเพิ่งเข้ามาเลยใช่ไหมครับ? แบบ อ อยู่ อยู่ประมาณกี่วัน กี่อาทิตย์ กี่เดือนแล้วอะครับผม?
เอ่อ ต้องบอกว่าหัวหน้างานคนเนี้ยจริง ๆ แล้วเข้ามานานแล้ว เอ่อ ประมาณแบบ 6 เดือนได้ เพียงแต่ว่าช่วง 3 เดือนแรกเนี่ย เอ่อ เขาเข้ามาพร้อมกับเพื่อนร่วมงานของผมอีกคนหนึ่งเนาะ กลุ่มนั้นเขารู้จักกันมาก่อน อะไรอย่างเงี้ย คือเข้ามาพร้อมกัน คน คนที่มีปัญหากับผมทั้งคู่เนี่ยแหละ ก็ ก็เข้ามาช่วง 3 เดือนแรกอะ เหมือนแบบโอเคทุกอย่างดีมากเลยมีปัญหา มีงาน อะไรอย่างเงี้ย คือผมอะก็เหมือนแบบเป็น เป็น Senior คือเป็นเหมือนแบบรุ่นพี่ในทีม อะไรอย่างเงี้ย เขามีปัญหา อะไรอย่างเงี้ย ผมก็ให้คำปรึกษา แล้วก็ช่วยเหลือเรื่องงานได้เป็นอย่างดีเลย อะไรอย่างเงี้ย ผมยินดีที่จะช่วยให้คำแนะนำนู่นนี่นั่นได้หมด อะไรอย่างเงี้ย แต่พอพฤติกรรมหลัง ๆ มาเหมือนแบบเขาเปลี่ยนไป อะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบผมอะจะทำงานแบบ เลิกงานแบบไม่ตรงเวลาเลย แบบอยู่ที่ออฟฟิศจนประมาณแบบทุ่ม 2 ทุ่มด้วยซ้ำ แต่กลับกันน่ะ ของเขาเนี่ยคือแบบ 5 โมงเด้ง อะไรอย่างเงี้ย จะเด้งตรงเวลามาก อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วเขาทั้งคู่มันก็เป็นอย่างเงี้ย แต่กลายเป็นว่าพอช่วงหลังอะผมเริ่มปฏิเสธที่จะช่วยเหลืองานเขาไง มันก็ ก็เลยกลายเป็นปัญหาเฉยเลย อะไรอย่างเงี้ยอะครับ
อืม ครับ อืม <chuckles> ครับ อืม ครับ ครับผม อืม ครับ ครับผม อืม ครับ อือ ๆ อา ครับ อือ ๆ ครับ ครับผม อือ อือ ๆ อันนี้นี่เคยมีเรื่องนี้โผล่มาในห้องประชุมไหมครับ? เรื่องที่แบบ เขากลับงานก่อน หรือว่ามีเหมือนกับว่าโยนงานให้คนอื่น หรือว่า อ หลัก ๆ คือคุณโดนคนเดียวเลยอะครับผม?
เอ่อ จริง ๆ แล้ว ก็คือถ้าคนที่แบบนับเป็น Senior ร่วมกัน ก็คือเป็นรุ่นพี่ร่วมกัน ก็มีผมกับเพื่อนร่วมงานคนนี้เท่านั้น ที่เหลือจะเป็น เป็น น้อง ๆ ที่ทำงานหมดเลย เพราะฉะนั้นน่ะ เวลามีปัญหามันก็เลยแบบมีแค่ผมเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่จะโดนโยนงานได้ อะไรประมาณ เนี้ย ครับ
ครับ อืม ครับ อืม ครับผม โอ้โฮ แสดงว่า โอ้ ก็ลำบากเลยเนาะ แล้วเวลาโดนยอน อ่า เขาเรียกว่าอะไร ล เวลาประชุม อย่างเงี้ยครับ มีใครเข้าร่วมประชุมด้วยเหรอครับผม? คือแบบมีคนสูงกว่าคุณ หรือมีคนสูงกว่าเขาไปเข้าร่วมประชุมไหม? พอจะรับฟังเรื่องอย่างงี้ได้ไหมอะครับผม?
เอ่อ ไม่ ไม่ ไม่เลยอะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการ ประชุมในทีมเนาะ อะไรอย่างเงี้ย บางทีก็จะมีน้อง ๆ ในทีมเข้ามาบ้าง อะไรอย่างเงี้ยแหละ เพียงแต่ว่า เอ่อ น้อง ๆ ในทีมอะ ก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดเห็นยังไงด้วย เพราะว่าถ้าถามว่าน้อง ๆ ในทีมอะสนิทกับผมมากไหม? ก็ถ้าเนื้องานน่ะมันก็โอเค แต่ว่าพอออกไปนอกงานน่ะ เขาก็ไปสังสรรค์กับหัวหน้าคนใหม่อย่างงี้ด้วย อะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยไม่แน่ใจแล้วว่า อ ผมจะมีใครเข้าข้างผมหรือเปล่า อะไรอย่างงี้ ด้วยซ้ำไปนะครับ
อืม ครับผม อืม ครับ อืม อืม ครับ <chuckles> อืม ครับผม แต่ว่าตอนนี้ความรู้สึกของคุณ คือไม่โอเคเนาะ ซึ่งสำคัญที่สุด ก็คือความรู้สึกของคุณนั่นแหละ ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผม? แบบ เออ รู้สึกเหนื่อย รู้สึกปวดหัว รู้สึกเซ็ง รู้สึกอะไร ลองเล่ามาให้ผมฟังได้ไหมอะครับ?
อ๋อ จริง ๆ อะ รู้สึกแบบทั้งเหนื่อย ทั้งปวดหัว ทั้งเซ็งด้วย คือสิ่งที่ผมตั้งใจในตอนเนี้ย คือ "ผมอยากจะมาทำงานเฉย ๆ ได้ไหม?" แบบ อืม งานอะไรผมก็รับผิดชอบหมดนั่นแหละ แต่ว่าถ้าแบ่งกันลงตัวเรียบร้อยแล้ว อยากให้เป็นไปตามอย่างนั้น ผมอยากทำงานอย่างเดียว ไม่ได้อยากมานั่งเล่น เอ่อ สงครามจิตวิทยา มานั่งเล่นการเมือง อะไรอย่างงี้เลยอะ ซึ่งในปัจจุบันน่ะ มันไม่เป็นอย่างงั้นไง คือ เอ่อ แทบจะทุกวันเลยมั้ง พอเข้ามาตอนเช้าอะ หัวหน้าเขาจะเรียกคุยแล้ว เรียกแบบหาว่าผมมีปัญหานู่นนี่มั่ง บางทีอะเขาก็ไปตามหัวหน้าอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่า มา มา มากล่าวโทษผมอีก ซึ่งเรื่องที่กล่าวโทษล่าสุดเนี่ย ผมรู้สึกแบบ เอ่อ ทั้งตลก ทั้งโกรธ ทั้งฝังใจมาก คือในปัจจุบันเนาะ มันจะเป็นประมาณนี้ คือผมอ่ะ เนื่องด้วยเป็น เป็น เป็น เอ่อ เป็น เป็นอย่างที่บอกเป็น Senior ก็คือ เป็นรุ่นพี่ในที่ทำงาน ใช่ไหม น้อง ๆ ในทีมอะ มักจะเดินเข้ามาถามปัญหาผม เพื่อที่จะ เออ "ไอ้ปัญหาเนี้ย มันแก้ยังไง? หรือว่า เฮ้ย อันนี้มันมีปัญหาตรงเนี้ย ควรจะทำยังไงดี?" อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งน้องในทีมส่วนใหญ่อะ เขาเลือกที่จะมาปรึกษาผม โอเค กลายเป็นว่าเขาก็เดินเข้ามาเนาะ แล้วก็แบบปรึกษาเสร็จแล้ว เขาก็ไป ก็จะมีน้องวนเวียนมาอย่างงี้เรื่อย ๆ แต่เรื่องเนี้ย กลายเป็นว่าผมอะถูกเล่นงานด้วย นะ เขาบอกว่า ผมอะ "เจ้ายศเจ้าอย่างทำตัวเป็นรุ่นพี่ แล้วแบบเหมือนแบบรุ่นน้องมีปัญหาอะไร จะต้องเดินมาหา เข้ามาหาผมเท่านั้น" อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งผมฟังแล้วมันรู้สึกตลกอะ แล้วถ้าผมจะแก้ปัญหานี้ คืออะไร? ผมจะต้องเดินเข้าไปหารุ่นน้องเหรอ? แล้วก็ถามเขาเป็นรายคนเหรอว่า "น้องวันนี้มีปัญหาอะไรไหม ให้พี่ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรอย่างงี้ไหม?" คือผมต้องทำอย่างงี้เหรอ ถึงจะถูกใจเขา? แล้วแบบ แล้วผมไม่มีสิทธิ์นั่งโต๊ะตัวเอง ทำงาน เคลียร์งานตัวเองเลยเหรอ? อะไรอย่างเงี้ยอะครับ ซึ่ง ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบ เขากล่าวโทษในที่ทำงาน ผมรู้สึกตลกมาก แล้วผมรู้สึกแบบ ตอนนั้นน่ะ รู้สึกโมโหมากเหมือนกัน ก็เลยไม่พูดอะไรในที่ประชุมนั้นไปเลย แล้วแบบผมรู้สึกแบบ ถ้าผมพูดกลัวมันจะระเบิดออกมา อะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบมันเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระมาก ๆ เลย ประมาณนั้น ความคิดของผมอะครับ เออ มันก็จะโดนเรื่องแบบจุกจิกพวกเนี้ยตลอดเลย คือมัน มันเป็นเรื่องที่แบบตลกอะ แล้วเราเถียงกันไป มันก็เถียงกันมา เหมือนแบบไม่มีประโยชน์เลย อะไรอย่างงั้นน่ะครับ
อืม ครับ อืม ครับ ครับผม อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับผม อืม ครับ อืม ๆ ครับ อืม ครับผม อืม อืม <chuckles> อืม ครับผม อืม ๆ ครับ <chuckles> ครับผม อืม ครับ <chuckles> ครับผม อืม อืม ครับ ครับผม อืม ครับ ครับผม อืม ใช่ คุณคิดถูกเนาะ คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้อะครับ ผมว่ามันไม่มีประโยชน์เลยเนาะ แล้วก็มันปวดหัวด้วย คุณก็แบบเหมือนกับว่าไม่มีอะไร เขาก็ไม่ได้ทำงานอะไร อืม อยู่ แล้ว ซึ่งแบบ เออ ผมฟังคุณผมก็เห็นใจคุณนะ มันเป็นสถานการณ์ที่แบบน่าอึดอัดแล้วกัน คือแบบงานเขาก็ไม่ได้ทำ เหมือนกับซัวสูก ถูกเขาแบบเพ่ง เล็งด้วยเนาะ แล้วอันนี้ คือเขาอยู่ ส ตำแหน่งเขาอยู่สูงกว่าคุณเหรอครับผม? หรือว่าแบบสูงพอ ๆ กัน หรือว่าอะไรยังไงอะครับ? เดี๋ยวผมต้องถามอันนี้ก่อนเนาะ
อืม ครับ ก็ ก็จะมีคนที่มีปัญหาหนัก ๆ กับผม จริง ๆ แล้วจะมีคนที่ตำแหน่งเท่ากันน่ะคนหนึ่งเนาะ กับคนที่อยู่กว่า สูงกว่าผมอะขั้นหนึ่ง ก็คือเป็นหัวหน้าทีม ก็หลัก ๆ ก็จะมี 2 คนนี้เลยที่เป็นปัญหาหนัก ๆ กับผม อะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบเขาเป็นเข้าคู่กัน ไอ้คนเท่าผมเนี่ย ก็ฟ้องคนนี้ คนนี้ก็มากล่าวหาผม หรือบางทีเขาก็หาเรื่องมากล่าวหาผมดื้อ ๆ อะไรอย่างเงี้ย คือทุกเช้าเหมือนเขาจะมีเรื่องเรียกผมเข้าที่ประชุมได้เสมอ อะไรอย่างเงี้ยอะครับ ผมก็เลยรู้สึกแบบ เฮ้ย! คือแบบ เฮ้ย! เรามาทำงานกันเฉย ๆ ไม่ได้เหรอ? คือผมพยายามจะชี้แจงทุกอย่างไปแล้วว่า "เออ อย่างที่บอกว่าในที่ประชุมอะเราคุยกันยังไง มันควรจะจบออกมาแบบนั้นสิ" อะไรอย่างเงี้ย แต่กลายเป็นว่า เฮ้ย! เหมือนประชุม ประชุมยังไงก็แล้วแต่ แต่สุดท้ายผมต้องช่วยเหลือเขาทำงานด้วย อะไรอย่างเงี้ย มันก็คือมันตลกอะ เออ ประมาณนี้อะครับ
ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ อืม ๆ อืม ครับผม อืม ครับ อืม ครับผม อันนี้ผมว่าเนาะ เท่าที่ผมฟังมา คือคุณเป็นคนที่เก่ง ไม่ว่าจะทีมไว้ใจด้วยอะไรด้วยเนาะ แล้วก็ตำแหน่งก็เป็นถึง senior แล้วเนาะ คืออันเนี้ยผมว่าคุณนะ ด้วยผลงานด้วยอะไร ด้วยความสามารถของคุณน่ะ ผมว่าอาจจะต้องยกขึ้นไปถึงตำแหน่งที่สูงกว่าเลยก็ได้ ผมรู้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบ อืม <tsk> อาจจะหนักหนาปัญหาสาหัสนิดหนึ่งเนาะ แต่ผมว่ามันก็ดีกว่าที่คุณจะต้องมาแบบ เหมือนกับเจอปัญหายิบย่อยทุกวัน ๆ ๆ คุณก็คงไม่มีวันได้แก้ ได้ด้วยตัวเองหรอกครับ ผมว่าพูดตรง ๆ เลยเนาะ เพราะว่ามันเป็น สอง คนเหมือนกับรุมจิกคุณนั่นน่ะ มันเป็นแบบ
ครับ อืม
ก็มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง แต่ว่าเพื่อตัวคุณเองนะ ผมว่าเท่าที่ผมดูอะเนาะ คือไม่ว่าจะผลงานอะไร ไม่ว่าจะเป็น อ่า การที่แบบมีคนพึ่งพาเยอะ คือยังไงอะเราก็มี เหมือนกับว่ามี มีการประเมินอยู่แล้วเนาะว่า คุณน่าจะเป็นคนที่เก่งใน ซ ในทีม นี่ก็คือจริง ใช่ไหมครับ?
ก็ ก็ถ้าถามว่าช่วงเนี้ย อืม มีงานอะไรอะใน ในทีม ในเนื้องาน อะไรอย่างเงี้ย ผม ผมเข้าใจหมด ผมทำได้หมดนั่นแหละ อะไรอย่างเงี้ย เพียงแต่ว่าบางอย่าง อย่างที่บอกอะว่า แบบในเมื่อเราแบ่งงานกันแล้วอะ ทำไมผมต้องรับผิดชอบงานทั้งกลุ่มล่ะ? อะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง ซึ่งเขาก็ไม่ยอมอะ มันก็เลยเหมือนแบบพยายามยื้อยุดฉุดกระชาก เหมือนแบบพยายามจะทำให้ผมแบบทำงานในส่วนของพวกเขาเยอะ ๆ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งผมรู้สึกว่ามันตลก นะ เออ แล้วก็แบบเขา เขาทำอะไรล่ะ? เขาทำอะไรก็ได้ 5 โมงเขาก็ลุกหนี อย่างนี้เหรอ? ประมาณ นั้นน่ะครับ
ครับ อืม ครับผม ใช่ครับ อืม อือฮึ ครับผม อืม นั่นแหละครับ คุณก็เอาเรื่องนี้ไปยกให้กับข้างบนเลย ผมว่าเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่อง เซนซิทิฟ ของ อ่า พวกข้างบนอยู่แล้วเนาะ เพราะว่ามันจะมีเรื่องกฎหมาย เรื่องอะไรตามมาด้วย แล้วก็เรื่องเขาเปลืองเงินกับคนที่ไม่เก่งด้วยนะครับ อันนี้ถ้าพูดตรง ๆ คนที่แบบกินเวลาบริษัท อะไรอย่างเงี้ย เขา โอ้โฮ! โดนเพ่งเล็งแน่นอน คุณก็ยกเรื่องนี้ไปเลยก็ได้ อาจจะ ป ต้องมีหลักฐานสักนิดสักหน่อยนะว่า เขาแบ่งงานมาให้คุณ ว่าเขามาอะไรอย่างงี้ มันงานของคุณ อะไรอย่างเงี้ยครับ คือแบบทั้งที่ประชุมกันแล้ว คุณอาจจะต้องมีการจดเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะ ทำเป็นแบบ อ่า เหมือนกับว่า แบบแผนการประชุมเลยว่า คนนี้ ๆ หน้าที่ลงไปตรงนี้ หน้าที่ลงไปตรงนี้ อะไรอย่างเงี้ย คือแบบ แล้วพอเวลางานที่แบบ อะ ถูกโยนมาให้คุณ อย่างเงี้ย คุณก็แบบ อะ อาจจะทำเลยก็ได้หรือว่าอาจจะบอก "เนี่ย ไหนประชุมกันแล้ว" เอาแบบลายลักษณ์อักษรให้เขาเห็นเลย หรือว่าคุณจะทำเลยก็ได้ครับ แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับข้างบนเลย ซึ่งก็เป็นวิธีที่ผมแนะนำนะ
ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ
เพราะว่าเท่าที่ดูอะ เขาก็เหมือนกับว่า ใช้อำนาจแบบกดดันคุณจริง ๆ แหละ เขาไม่ได้มีเหตุผล เขาอยาก ขี้เกียจ เขาอยากทำโน่นทำนี่ไป คุณจะเล่นเกมการเมืองกับเขา ก็ไม่น่าจะไหวอะ ผมบอกเลย เพราะว่าเขา ดู เนาะ ใช่ไหม? ครับผม
อืม โอเคครับ เออ ครับ อ รู้สึกว่าเหนื่อยจริง ๆ สู้ไม่ไหวเลย ผมอะอยากจะทำงานอย่าง เดียว มากกว่า ก็ ก็ขอบคุณมาก เออ ผมนึกออกแล้วว่า อย่างที่คุณบอกว่า อาจจะต้องมีลายลักษณ์อักษร อาจจะต้องมีบันทึกสรุปการประชุมออกมาจริง ๆ เป็นชิ้นเป็นอันเนาะ เพื่อให้มันมีหลักฐานที่แบบว่า ผมสามารถไปชี้แจงเรื่องราวกับ อ คนที่อยู่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้ รวมไปถึงแบบอาจจะยื่นไปถึง CEO หรือไปถึง HR เลย เพื่อให้มานั่งหาทางออกเรื่องนี้ให้ได้ อะไรอย่างนี้เนาะ พอดีตอนนี้ผมอะขาดความคิดที่ ว่า จะบันทึกการประชุม อะไรอย่างนี้ด้วยนี่แหละ เพราะว่าโดยปกติก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีไง แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาแบบนี้กันมาก่อนด้วย เออ ๆ พอ พอคุณบอกเนี่ย มันก็ควรที่จะทำ อย่างนั้นเนาะ ไม่งั้นผมก็จะถูกแบบเล่นงานอย่างนี้ แล้วผมก็จะไม่มีหลักฐานอะไร เป็นชิ้นเป็นอันได้เลย ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ ที่ช่วยหาทางออกให้น่ะครับ
นั่นแหละครับ อืม ครับ ครับผม อืม ครับผม อืม ครับ <chuckles> ครับผม ครับผม ยินดีครับ ถ้าไม่ ไม่มีใครเข้าข้างคุณจริง ๆ ก็จะมี HR เข้าข้างคุณนี่แหละครับ ไม่ต้องห่วงครับผม ก็สู้ ๆ นะครับ แล้วก็ขอให้คุณ ได้ทำงานอย่างมีความสุขเนาะ <chuckles> ขอให้ การเมืองมันน้อยลงไปเรื่อย ๆ นะครับ แล้วก็ขอให้มีความสุขด้วยนะครับ ก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟัง สวัสดีครับ
ครับ ครับผม ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ สวัสดีครับ